Je voulais te parler d'un, mmh, d'un truc. Hem, en fait, là, je suis en train de préparer un, mmh, un un petit événement. Heu, c'est un sorte de petit festival, heu, de cinéma et heu, donc heu, c'est moi qui choisis les films, mais c'est aussi moi qui vais devoir tout présenter, heu, hem, devant un public. A priori, on attend, heu, une petite cinquantaine de personnes. C'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup <chuckles> et heu et en fait, ça me confronte à à une peur, heu, que j'ai assez régulièrement. C'est, heu, bah, celle de parler devant ce public. Hem, en fait, la la la grosse difficulté pour moi, c'est parce que je dois le faire dans dans pas dans ma langue maternelle, mais, heu, je dois le faire en anglais et et c'est ça qui me stresse. Hem, j'ai vraiment j'ai vraiment peur de de de me planter, d'être jugée, heu, enfin, bon. Du coup, je sais pas trop si tu as des astuces pour, heu, calmer, heu, l'anxiété, tu vois, hem, avant de de parler devant un public parce qu'en fait, je sais que plus tu es anxieux et plus tu te loupes et du coup, je me dis, heu: «Bon, il y a peut-être des astuces», tu vois?
Ouais. Mmh mh. OK. Mmh mh. Ah, ouais, en plus, OK. Mmh mh. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ben, il y a toujours, effectivement, des astuces. Heu, enfin, déjà, moi, je comprends tout à fait, heu, cette anxiété que tu as. Heu, une petite question pour commencer: «Est-ce que tu aurais la même anxiété si tu devais parler, heu, en français ou c'est vraiment parce que c'est de l'anglais»?
Mmh mh. Heu, non, je l'aurais pas parce que, heu, j'ai beaucoup de vocabulaire en français, hem, et puis, en fait, hem, depuis 10 ans, j'ai quand même f pas mal fait des trucs en public. Donc heu, c'est vraiment ça qui me rassure. En fait, quand je sais que, bah, la langue, je la maîtrise ou alors je sais ce que je vais dire, heu, je suis je suis à l'aise. C'est pas c'est pas un problème. Mais là, hem, en fait, en français, j'ai pas besoin de lire mes notes. Je j'ai 2-3 points, heu et puis, heu, je développe assez facilement. Puis je regarde le public, donc ça me donne des indices. Et là, en fait, heu, en anglais, je vais être tellement concentrée sur, heu, mon accent un peu pourri, heu, hem, je sais que je peux pas trop improviser parce que j'ai peur de faire des fautes. Donc heu, donc ouais, c'est ça qui me fait stresser.
Je vois. Ouais, d'accord. Mmh mh. Ouais. D'accord. Parce que mmh, tu tu dirais que tu as quel niveau d'anglais pour à l'oral? Toi?
Heu, à l'oral, je suis sur un ce qu'on appelle un B2. Je suis pas loin du C1, <clears throat> pardon. Hem donc heu, je suis capable de faire des phrases assez simples. Hem mais tu vois, vu que c'est culturel, hem, il faut que tu sois un peu profond dans tes propos et heu, et tu peux pas, heu, parler, heu, en mode basique, heu heu: «Brian is in the kitchen», tu vois? C'est pas c'est pas terrible, hein. Donc heu donc heu, ouais, c'est pas, mmh, c'est peut-être ça qui ne qui me stresse un peu.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Mouais, peut-être et tu disais que tu avais des notes. Hem, est-ce que ça te rassure d'avoir ces notes sur lesquelles, heu, tu peux retomber, heu, justement, en en cas de de panne ou quoi que ce soit?
Ouais, énormément. Heu, je prépare toujours un texte et heu, alors, au autant en français, je te disais, je mets que des tirets. En anglais, j'écris tout pour, heu, reposer dessus. Mais tu sais, en fait, quand tu stresses, si tu a des feuilles dans la main, parce que j'aurai un micro aussi, hein, à la main et ben, hem, tu trembles et ça se voit direct avec les feuilles. Donc heu, ça va être dur de cacher mon anxiété, en plus.
Ouais, OK. Mmh mh. Ouais, là, effectivement, heu, faudrait que tu tu arrives à trouver un moyen, ouais, de calmer un petit peu l'anxiété avant. Alors, est-ce que tu as essayé, tout simplement, déjà, de t'entraîner, tu vois, devant un miroir ou devant un ami qui te jugera pas?
Mmh mh. Heu, alors, je me suis déjà entraînée toute seule chez moi mais devant un ami, non. J'ai j'ai jamais osé. En fait, heu, je pense que j'avais tellement, heu, peur, heu et j'étais gênée que que je l'ai jamais fait. Mais, écoute, ça me coûte rien de demander à un ami anglophone, heu, de me soutenir. En fait, il faut que je mette mon ego de côté. Si je le fais, je pense que ça pourrait aider, ouais.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, carrément. Bah, surtout qu'en général, les anglophones, ils sont, heu, les natifs, ils sont beaucoup plus cools que les français. Ils sont beaucoup plus tolérants pour ce qui est, heu, des fautes de langue, des fautes d'anglais, notamment. Donc donc heu, en fait, ils considèrent que, bah, tu fais l'effort de parler une autre langue. Voilà, tant qu'on te comprend, heu, c'est pas, ils c'est ouais, c'est très rare qu'ils se moquent de toi ou quoi que ce soit donc ouais si tu as un copain, heu, ou collègue ou quoi que ce soit, anglophone natif, ouais es essaye ça de, bah, de lui voilà, il joue le rôle du public, puis t heu, à ce qu'il tu vois, il peut même te te corriger si si ça te va, te corriger, heu, en temps réel ou te donner des petites astuces et des petits mots comme ça et heu tu vois quelqu'un avec qui tu pourrais essayer ça?
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Mouais. Mmh mh, mmh. Ouais, j'ai un ami qui, hem, qui, alors, heu, c'est pas sa langue, heu, maternelle mais il parle parfaitement anglais, heu et puis surtout, en fait, il est super pédagogue et heu, il te laisse l'espace, hem. C'est un coup, même, à ce qu'il me trouve des astuces pour simplifier mon texte ou m'expliquer pourquoi, heu, on prononce ça comme ça et pas autrement. Hem, je crois que, ouais, ouais, écoute, je vais l je vais lui envoyer un message tout à l'heure et puis je vais voir s'il est dispo, heu. Je pense que ouais, 1 petite heure d'entraînement, même, ça pourrait, en tout cas, me rassurer. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. L'idée, c'est que j'y aille, heu, sereine, quoi.
Ouais, OK. Ah, c Mmh mh. Ah ouais? Voilà, c'est c'est l'idée. C'est ça, c'est de pratiquer pour faire disparaître un peu la la peur. Parce que finalement, c'est quoi qui te fait peur? Parce que faire des fautes, c'est pas dramatique en soi. Alors, heu, qu'est-ce qui t'inquiète tant?
Mouais. Mmh, j'ai peur qu'on comprenne pas mon discours, hem, de mettre les gens mal à l'aise. Hem, mouais, c'est plutôt ça. C'est qu'en fait, tu sais, quand tu animes, c'est toi qui détient l'ambiance. Et puis, si tu commences, que tu bégaies, que tu hésites, heu et que les gens, en fait, tu les perds, bah, ton événement, il est ruiné, quoi.
Mmh. Ouais. Ouais, si tu tu commences à partir un peu dans tous les sens et à te planter, c'est sûr. Mais hem, est-ce que ouais. Alors déjà, c'est quel type de public qui sera présent pour pour tâter un peu, tu vois, l'ambiance?
Heu, c'est un public très varié. Alors, en termes d'âge, en général, on reçoit des gens entre, heu, 20 et 40 ans. Heu, c'est un public plutôt international. Donc heu, c'est des gens qui parlent plusieurs langues, d'ailleurs et qui sont quand même, heu, qui aiment regarder des films un peu engagés, films d'auteur, heu, hem, qui vont venir plutôt de milieux artistiques, on va dire ça, ouais.
Mmh mh. OK. Et et pourquoi pas essayer l'humour pour désamorcer un petit peu? Comme ça, tu vois, si après, tu fais des fautes ou même tu bégayes un petit peu, à grâce à l'humour en amont, tu vois, ils auront été prévenus et ça aura peut-être désamorcé la tension. Tu as pensé à un truc comme ça?
Mmh mh. Ah ouais, tu as raison. Mais en plus, heu, moi je je j'adore faire des petites blagues, qu'elles soient nulles ou pas, hein, qu'importe. Mais heu mais ça, c'est bien parce que les mots, je suis vraiment à l'aise avec ça. Et heu et en effet, te je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que les gens qui, tout de suite, heu, parlent de du problème principal, heu, de leur anxiété en faisant des blagues, beh, c'est comme si, un peu tu te réappropriais le pouvoir en disant: «Bon, heu, j'arrive avec mon accent français. Heu, si vous comprenez pas, heu, faites-moi signe». Je j'en sais rien. Mais ouais, tu vois? Je vais je vais préparer des blagues. <chuckles> Et on verra si ça marche. <chuckles>
Ouais, parfait. Exactement. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais, exactement tu On peut faire des des blagues comme ça sur un peu les clichés du Français qui parle pas, heu, voilà, ou qu'à son son French accent, effectivement, par des petits une petite blague, juste 1 ou 2 en intro, comme ça, tu vois? Pour juste détendre l'ambiance et comme ça, le public, au lieu de se dire, heu, voilà: «C'est quoi cette personne qui parle très mal anglais?», ils vont se dire: «Ah ouais, OK». Tu vois? Ils seront beaucoup plus, heu, compréhensifs. Mmh.
Ouais. Oui, heu Oui, oui, oui. Ouais mais c'est vrai. Ouais, ouais. Psychologiquement, je les prépare, en fait, à, heu, parce que j'exagère, hein. Je je me débrouille quand même. Mais je les prépare à à ce qu'ils pensent que j'ai un niveau vraiment pourri et puis, heu, du coup, après, ils vont voir, ils vont dire: «Bon, ça va, puis c'est rigolo, heu, elle abuse». Non non mais c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai déjà vu des, mmh, des spectacles comme ça, heu, notamment du stand-up, tu vois? Avec des, mmh, des francophones qui le faisaient en anglais et heu, ils annonçaient tout de suite la couleur. Et tout de suite, je trouvais que ça détendait. Puis on arrive à rigoler aux blagues, heu, ouais, ouais, c'est une super idée même, hein. Ah franchement, merci, hein.
Voilà, exactement. Mmh. Mmh mh. Ouais et ça ça, ça pourrait carrément marcher, effectivement. Et après, tu parlais tout à l'heure des tremblements avec le stress et tout. Bon, du coup, si tu mets en place ces petites blagues, ça va peut-être les les calmer par avance. Mais heu, est-ce que tu as essayé, simplement, heu, tu sais, des techniques de respiration, de relaxation et tout, avant de de monter?
Mmh mh. Ouais. Non, je le fais pas parce que, souvent, c'est un peu l'urgence. Heu, tu gères plein de trucs avant mais heu, je pourrais peut-être prendre le temps cette fois. Parce que, d'habitude, en fait, si tu veux, je co-présente avec quelqu'un donc je me cache beaucoup derrière l'autre personne. Mais cette fois, je suis toute seule donc heu, je peux très bien dire, heu, 1/2 heure avant le le commencement, heu, le début de de la soirée: «Heu, bon, je je prends un temps, personne ne me dérange» et heu et je respire. Peut-être, c'est pas le moment de relire le texte, mais plutôt de faire ça. De de prendre un temps, de juste <blows air> baisser le système, heu, nerveux, le calmer, heu, penser à autre chose. Ouais, tu as raison.
Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, carrément. Voilà, tu tu respires un grand coup. Tu sais, tu prends des grandes inspirations. Tu forces vraiment ton rythme cardiaque à redescendre en même temps que tu ralentis la respiration et ça, plus, heu, les petites blagues que tu as préparées à l'avance pour dédramatiser, heu, t ton accent ou ou ta diction. Donc déjà, là, tu devrais monter, heu, sur le on va dire, sur scène, heu, beaucoup plus sereine, je pense.
Mmh mh. Ouais. Ouais, je pense. Tu as raison. Ouais, mais non, ça fait pas mal de choses de base qui vont m'aider en amont. Après sur le pratico-pratique, heu, mmh, dis-moi ce que tu en penses mais heu, je pense que, heu, quand tu maîtrises pas trop une langue, c'est bien de faire un texte court, concis et des phrases simples. Je sais pas ce que tu penses. Ça peut m'aider?
Oui. Si, si. Puis en plus, l'anglais, ce qui est bien, c'est que c'est une langue qui est justement assez, heu, concise, assez directe. Voilà, c'est c'est pas une langue qui est très très compliquée, heu, à moins que tu le cherches vraiment. Donc heu, il y a il y a moyen que tu fasses un un texte, heu, court, simple, percutant donc facile à mémoriser pour toi, à comprendre pour l'auditoire et voilà, après, il y a pas de raison que ça aille pas.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mmh. Ouais, tu as raison et heu, sur le texte, heu, du coup, je me disais plutôt que de prendre des de d'imprimer des feuilles et si je prenais mon mon iPad et que je m'affichais le texte dessus? Tu crois que ça ça, c'est pas terrible ou r heu, ou ça va, ça ça fait, heu, naturel?
Bah, non, moi, je pense que ça passe. Après ça ça va dépendre un peu de la perception du public. Le moment que tu montes sur, heu, devant le micro avec, heu, des notes manuscrites ou alors un iPad, heu, que tu fais défiler avec le doigt, heu, je pense que ça changera pas grand chose. Ah, ils s'attendent à ce que tu aies des notes, de toute façon. Ils se doutent au que tu vas pas tout apprendre par coeur, a avant de venir.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Ouais. Oui, non, non mais c'est vrai mais ouais mais je crois qu'en fait, je me fais, quand même, toute une montagne sur des détails, hein. De toute façon, quand tu tu sais, quand tu animes, heu, tu es là, tu tu as l'impression que tout le monde sait tout, voit tout, alors qu'en fait, tu es le seul à à voir les problèmes, quoi. Ouais, ben, écoute, je vais faire ça comme ça, heu, respiration, hem, tu as dit tu sais où je peux trouver tes exercices, d'ailleurs, parce que moi, j'y connais rien à ça, hein.
Ouais, je pense, ouais. Mmh. Ouais. Oui, oh! <blows air> Tu sais, tu tapes, heu, tu regardes sur YouTube. Tu cherches, heu, exercices, respiration, relaxation. Tu vas trouver des petites vidéos courtes, heu, qui t'expliquent. Après, c'est simple. En général, l'idée, c'est de ralentir son rythme donc de respirer, tu vois, de grandes inspirations et de grandes expirations mais il y a d'autres variantes. Ça, tu trouveras ton bonheur, heu, assez facilement, en en tapant, voilà, exercices, relaxation, respiration, heu, inquiétude. Tu trouveras toutes les ressources qu'il te faut.
Ouais. Hein, hein. Ouais. Mmh mh. OK. OK. Ben, top. Franchement, merci pour tous les conseils. Franchement, là, j'ai, quand même, assez d'armes pour, heu, pour me calmer et heu, le fait d'avoir 2-3 solutions, heu, je vais m'entraîner. En tout cas, c je vais écrire à mon ami-là, heu, dont je te parlais, voir s'il est dispo. S'il est pas dispo, je pense que j'ai 1 ou 2 personnes en plus, hein, qui peuvent m'aider. Donc heu, bon, on va voir. Donc on se prépare, heu, on garde ses notes, on écrit simple et puis on respire avant de se lancer. OK. Mmh ouais.
Ouais, c'est sûr. Mmh mh. Oui, parfait. Mmh. Ouais, c'est ça, tu as tout résumé.
Eh, ben, merci pour les conseils, ton écoute et tout. Tu m'as trop rassurée, heu, c'était super.
Bah, je t'en prie. Ça m'a fait plaisir de t'être utile.